Qué onda. Oye, me me gustaría poder, este, externar algunos, este, sentimientos que que he tenido últimamente, este, que han como resurgido a través de, pues, estas fechas que que estábamos como, digamos, decembrinas de Navidad, que, pues, me han me debo debo admitir, ¿no?, me me hacen sentir un poco un poco triste, un poco bajoneado, este, y pues, no sé, es es un poco, digamos, complicado de de expresarme. Perdón si a veces, este
Ujú.
me tardó un poquito, pero te te describo un poquito la situación. Este, pues, yo sé que son, son fechas, pues, de familia, son fechas donde, pues, uno se reúne, festeja, hecha fiesta, pero a mí, personalmente, me me cuesta un poquito, este, justamente, hace 1 año, eh, por fechas, justamente, en Navidad, pues
Sí, claro.
perdí a mi figura materna. Entonces, este, pues, para mí es muy difícil conectar con con la familia, con la con los amigos, sin, digamos, este, replantearme cómo, pues, cómo toda esta, digamos, fecha para mí, no significa lo que para todos, ¿no?
Ujú. Claro. Eh, lamento mucho tu pérdida. Este, mis condolencias para ti. La verdad que, eh entiendo cómo se siente, ¿no? Es una situación complicada. Es una situación donde, te replanteas inclusive, si estará bien festejar la Navidad, estará bien festejar una fecha así donde ves a todos felices y contentos, donde, pues, extrañas a ese ser querido y es una situación donde no sabemos qué hacer, ¿no? Eh, bueno, la verdad, a mí me gustaría recomendarte, que consideres, em, tomarte como un tiempo, ¿no? Eh, el tiempo, este, es como el mejor amigo, a veces, porque con el tiempo podemos, eh, superar algunas cosas. El tiempo nos ayuda en muchas ocasiones, a rupturas amorosas, pérdidas de personas, familiares en este caso. Eh, en este caso, pues, en estas fechas de Navidad, ¿no? Decembrina y de Todo esto que se viene. ¿Qué es qué es el sentimiento que que nace dentro de ti, eh, es un sentimiento de tristeza, de nostalgia, qué es lo que sientes?
Pues, debo decir que sí, es es una tristeza un tanto profunda, este no no llego como a conectar muy bien como sobre todo este año, te digo, fue hace fue hace como 1 añito. Entonces, este, que no no logro como conectar realmente, en estas fechas, como con la la alegría que se supone deberíamos tener, con con las fiestas que que se vienen, ¿no?, tú sabes, las posadas, la cena de Navidad, el año el Año Nuevo, y y me cuesta mucho, realmente sentir, este, como que quiero celebrar algo, porque, pues, eh eh, para mí, es como de, pues, más que celebrar algo, estoy como conmemorando que que partió un familiar, ¿no? Entonces
Ujú. Claro. Ujú. Claro.
eh, me para mí es difícil, ¿no?, ver ver como, celebración cuando Cuando pues, hubo un algo tan fuerte, ¿no? Entonces, para mí es triste para mí, es como sentimientos de tristeza, hasta hasta cierto punto enojo. Pero también, creo que me está ahorita, que lo mencionas, hay mucha nostalgia, ¿no?, porque pues, pasé muchas Navidades, con con esta persona, que que era, pues, mi abuela, y pues, como digamos, en algún punto este, digamos, era un poquito más difícil, celebrar las cosas por temas médicos, o por temas de de dinero, pues, siempre estábamos ahí juntos, ¿no?, sin importar qué. Y, pues, ahora, es como más complicado verlo.
Ajá. Claro. Sí, y, por ejemplo, en ese sentido, eh, tu familia, ¿qué piensa al respecto? ¿Quieren festejar la Navidad? ¿Quieren hacerlo, pues, eh, un poco más, como personal, cada quien en su casa, o se quieren juntar? ¿Qué es lo que proponen los demás?
Pues, es es es es extraño, o no sé, si es extraño, o más bien, es curioso, este, digamos, que la pérdida de esta familia de este familiar, este, pues, nos afectó como a mucha gente, ¿no?, que crecimos con ella. Entonces, este, debo admitir, que yo no soy, como digamos, no conecto como a tanto nivel, con con los m los demás miembros, de de digamos, de la familia extensa.
Sí.
Entonces, pues, ellos quizás, a modo de de pues, sentir que seguimos conectados como familia, que somos todavía como este núcleo fuerte, pues han decidido que que quieren hacer celebraciones, ¿no?, que quieren, este, que a pesar de como este rompimiento, o este esta falta que como esa figura, pues, seguimos como unidos, seguimos fuertes, y lo entiendo, ¿no? Y también, creo que es una intención muy bonita, pero a mí, digo, personalmente, siento que no me siento, del todo cómodo, celebrando, ¿no? Creo, que esa palabra para mí, es muy fuerte, ¿no? Celebrar, en este tipo de de fechas.
Ujú. Claro. Sí. Entiendo, es como, eh, algo que no no acostumbras y más con con la situación que que viviste, pues es como que complicado para ti, eh, estar con ellos más y más que me habías comentado que no convivías tanto, ¿no?, con tu familia en general, ¿no?, es como que una situación donde donde te hace sentir, eh, pues triste, ¿no?, por ejemplo, en este caso
Sí, sí, sí.
eh, a q a ti que ¿tú crees tú que crees que a tu abuelita le hubiera gustado, eh, que hicieras en ese sentido? Y tú que si estuviera aquí, ¿qué crees que te diría a ti?
Esa es esa es muy buena pregunta. Yo yo creo que pues mi abuela era una persona que que era como muy platicadora, era muy social, este, en sus últimos, digamos, años de vida. Pues ella estaba en silla de ruedas, ¿no? Entonces, a mí me decía: "Oye, mijo, este, pues sácame un rato a la calle. Ya me aburrí de ver la tele". Y, pues, ahí andábamos, ¿no?, en la calle. Saludábamos a los vecinos. Quizás llegábamos con otro familiar y nos la pasamos ahí un rato que platicando que ayudarlos a a ver si si hay que como que barrer o que lavar los trastes. Entonces, yo creo que si ella estuviera aquí, muy probablemente lo que a ella le gustaría fuera que viera en qué puedo ayudarles, ya sea como cocinando o preparando alguna y y para que pues digamos la la la convivencia fuera como más amena, por así decirlo.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Claro, es es es muy importante lo que lo que comentas, ¿no? Y me imagino que para ti, pues, ella fue muy importante, ¿no? Porque, conviviste con ella muchísimo, como dices, o sea, estuviste con ella, eh, desde antes que partiera de este mundo, eh, la estuviste ayudando, la estuviste paseando, ¿no? Estuvieron compartiendo momentos juntos muy importantes y creo que, pues, en este caso, pues, te recomendaría que siguieras lo que te dice el corazón, lo que ¿sabes qué? Si en tu mente está, si en tu conciencia está, que tu abuelita quisiera que hicieras eso, posiblemente podrías considerarlo. Eh, no digo que, que lo hagas, más sin embargo, eh, muchas veces, a veces por por un senti un mal sentimiento no hacemos las cosas que realmente nos hubiera gustado después, porque a veces, se nos baja como que ese sentimiento y nos arrepentimos. Y es un poco triste después, ¿no? Entonces, te recomendaría que realmente hicieras como una retrospectiva de ti mismo e hicieras como un examen de conciencia y dirías: "A ver"
Claro.
Realmente, ¿qué es lo que debo hacer?, ¿no?
Sí, pues, este, digo, es, este, complicado en en un sentido como emocional. Este, siento que también, pues, este tipo de situaciones no ha ha hecho que yo me sienta un poquito recluido, un poquito como sin querer expresar realmente lo que siento. Y creo que que muy probablemente también es como cierto miedo, ¿no?, a verme vulnerable.
Ujú.
Pero sí, creo creo que tienes mucha razón, creo que por lo menos en este tipo de de situaciones tengo que que ceder un poquito, ¿no?, ver ver realmente
Claro.
este, pues, seguir el ejemplo, ¿no?, de de esta persona tan importante tan importante, y ver, qué en qué puedo ayudar, en qué apoyo, sobre todo, pues, creo que a ella le hubiera gustado mucho que mantuviéramos esos lazos, ¿no?, cosa que que no que no he sido como tan recíproco.
Ujú. Claro. Sí, claro. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, es una persona, pues, muy importante para ti, y me imagino que tú fuiste el que más convivió con ella, ¿no?
Pues, eh, digamos que en cierto modo, sí, este, yo yo cuando crecí, pues, mis papás, pues, tomaron como una decisión de irse a otro país. A mí me dejaron y, pues, a mí me crió esa persona. Entonces, pues sí, fue como la figura que tuve.
Claro. Más que nada, eso es un como que un peso más grande en ti, ¿no? Porque no solo fue tu abuelita, como dices: "Fue alguien que te crió, alguien que te enseñó muchas cosas", y este y este momento, pues sí, es es muy complicado y lo y lo puedo sentir, ¿no? O sea, realmente lamento mucho esta situación, pero pero mira, ella ella quiere que tú seas feliz. Ella quisiera que cumplas todos tus sueños. Ella me imagino que se esforzó para darte la mejor vida que pudieras tener en sus manos y creo que
Hey.
ella estaría muy contenta de que tú siguieras sus enseñanzas.
Sí, tienes tienes mucha razón. La verdad es que sobre todo, no no me había puesto a pensar como en no solamente como lo que yo sentía, ¿no?, sino que cómo puedo yo, ayudar a, digamos, a a expresar lo que ella sintió durante mucho tiempo. Entonces, muy probablemente sea como, no no sé, si la palabra correcta es como deber. Pero, sí, quizás una o algún tipo de de actividad, ¿no?, que podría yo tomar en cuenta en en cuanto, pues, si ya no ella ya no está como para darle cara a esa parte de la familia. Pues, quizás, ahora me toca a mí como ponerme en frente, ¿no? Y dar como como esta presencia, por así decirlo.
Ujú. Ujú. Sí, claro, eh, tú, en este momento, pues, estás haciendo bien, o sea, estás actuando valientemente en expresar, pues, lo que sientes es bueno, es bueno desahogarse, es bueno decir, contarle a un amigo, en este caso, contarme a mí, eh, todo lo que has pensado lo que sientes incluso que la extrañes, incluso llorar y todo eso, eh, es bueno, es bueno para tu alma, es bueno para tu espíritu y es bueno para procesar todo esto. Y bueno, la verdad que, eh, te agradezco por contarme. Espero que te recuperes pronto de todo esto y que, sobre todo, pues, estés muy bien y de antemano te deseo una muy feliz Navidad.
No, pues, muchas gracias. Realmente, este, me hacía falta, ¿no?, como escuchar, este esta nueva perspectiva estaba Me sentí un poquito encerrado, un poquito como separado de las cosas. De verdad, muchas gracias.
De nada, un placer. Hasta luego.